Eh, già! È vero. Purtroppo, <exhales> sempre più comune come cosa. Nonostante vedo che nel senso, anche sui social comunque si ponga l'accento, poi non so se n algoritmo, non so com'è l'algoritmo degli altri, però comunque in base a quello che seguo io vedo che molte persone fanno informazione su queste cose, diffondono la voce; però poi puntualmente quando è il momento di farlo n so, cioè, dove finiscano tutte le altre persone, quindi boh!
Sì. Esatto. Allora, io posso capire nel senso che, comunque, quando vedi che le cose vanno male cioè, non so se hai sentito tu la notizia del fatto che, uhm, non mi ricordo da che anno, però m mi sembra dal 1995 coloro che sono nati da quell'anno, quasi sicuramente non av non avranno la pensione; e quindi inizi ad avere molta più sfiducia. Nel senso, dici: "Okay, io, mhmm, posso anche andare a votare, ma se le cose poi non cambiano" cioè, mhmm, è molto
Sì. Mh-mh. Sì. Ah! Ho capito. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
negativo già il fat ad esempio, io sono uhm, ho 21 anni, ora e non ho ancora iniziato. Pensa ora che dovrò iniziare a lavorare sapendo che non avrò una pensione garantita, o se devo andarci ci anni. Cioè
Okay. Mh-mh. Sì. Eh. No, no, ma hai ragione assolutamente. Questo è vero. Infatti, non biasimo troppo la sfiducia, ecco, nei confronti di cioè, che provano queste persone. Però, più che altro, cerco di bilanciare e capire cosa cosa è peggio, capito? Finché c'è, secondo me, una minima probabilità di cambiare le cose ci provo, ecco, questo è come ragiono. Pro sì, esatto, esatto, assolutamente. Mh-mh.
Esatto. Okay. Okay, dici: "Nel tuo io io faccio il mio, poi" okay, sì, sì, sì. Eh, ma purtroppo poi è la, mhmm, maggioranza che vince, quindi
Eh, sì. È vero.
è <smacks lips> è un po' negativo.
No, no, assolutamente. Però, ecco, diciamo che, mhmm, sicuramente, mhmm, per cum da quanto ho capito, que questi valori fondamentali, no, che abbiamo citato, che servono per far funzionare una una società, sono valori che nel nel nostro piccolo, cioè nel mio piccolo penso anche nel tuo, cerco sicuramente, ecco, di implementare a modo mio. Poi però, è ovvio che nel momento in cui tu vivi in uno stato puoi fare la tua parte, però la responsabilità maggiore è nelle mani di chi ha potere, ecco. Se chi ha potere, ecco, non ritiene questi valori fondamentali, non voglio dire che quello che facciamo è inutile, però non basterà mai, ecco, per come la vedo io.
Mh-mh. Sì. Esatto. Fatti a me interesserà cioè, in mi interessa, e spero che poi ci sarà nel mio esame, da come materiale di studio, è capire qual è il problema in questo meccanismo, nel senso che questi diritti sono cioè, son contenuti nei diritti fondamentali della Costituzione; cioè, i diritti fondamentali non possono essere modificati.
Sì? Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh.